แล้วก็จะ ม ไม่ทำผิดพลาดแบบนั้น ประมาณนี้ เราคิดว่ามันให้บทเรียนเยอะนะ
ครับผม อืม ๆ ๆ ครับ ก็ แต่ถ้าเกิดแบบว่า อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราทำดีที่สุดแล้วเนาะ แต่แบบ เฮ้ย ความสัมพันธ์มันจบลง เราก็โอเคเนาะ เราต้อง ก็ต้องยอมรับ อ เราค่อน ไม่ ไม่ รอว่า
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ ไม่เป็นไร อยู่กับความจริง ถ้าเราทำดีแล้ว
เออ ครับผม ใช่ ๆ
เราเห็นด้วยนะ อืม
ครับ
มันก็ สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราเปลี่ยนตัวเองเยอะเหมือนกันเนาะ
อืม ครับผม ครับ
ทำให้เราแบบไม่ละเลยความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้น ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ครับ ก็ จริง ๆ มันก็ อ น มันน่า น่าจะเป็น มันอาจจะไม่ใช่มีแค่ด้านลบอย่างเดียวหรอกนะครับเนาะ มันก็คงมีด้านดีอีกเยอะที่ เอ่อ สอนเราด้วย
อืม ค่ะ อ อือ ใช่ เราเห็นด้วย เหมือน ก็เหมือนเราก็เข้มแข็งขึ้นจากเหตุการณ์สูญเสียเนาะ ค
ครับผม เออ ๆ ๆ ๆ ๆ
อืม
ก็ ก็เนาะ ถือว่าวันนี้เราแบบได้มาคุยกันแบบ เอ่อ หลากหลายประเด็นเนาะ อ ใน ล การแบบสูญเสียคนที่รักทั้งในแง่แบบ อาจจะเป็นจากเป็น หรือจากตาย อะไรก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายมันก็ได้บทเรียนให้เราค่อนข้างเยอะ หลากหลายแง่มุมนะ
ใช่ ใช่ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ส ค่ะ เราก็โตขึ้นเนาะ จากเหตุการณ์แบบนี้ อืม
ครับ โอเคครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาคุยแลกเปลี่ยนกัน อ ครับ ไว้มาคุยกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ